Ayan, 'no, ah, unang-una sa lahat, 'no, masaya mag, ah, solo trip, ah, kasi naranasan ko na rin yan eh. Ah, parang, ah, sobrang, ah, nakaka-enjoy rin kahit na sinasabi nung iba na, "uy, ah, delikado mag-solo trip," ganiyan, lalo na kapag nasa ibang bansa, 'no? Ah, parang delikado pa daw, gano'n. Ah, para sa'kin naman 'no, yung ma-advice ko diyan, ah, tingnan mo na rin kung, ah, saan mo gusto mag-solo trip. Ah, before before ka mag-book ng flight or, ah, mag-book ng mga hotel, ah, kung saan ka titira, ganiyan, ah, tingnan mo muna sa internet kasi marami naman ano eh, marami naman tayong, ah, makikita na, 'di ba? Mga guide sa internet ngayon lalo na sobrang advance na nung technology natin, ah, o kaya yung mga itinerary ng mga trip, ah, makikita mo yan sa YouTube, sa TikTok, sobrang dami na yung mga travel vloggers, 'no? Eh, sila rin nag-aano, nagso-solo trip rin. Tsaka ang, ah, titingnan mo rin diyan yung, ah, budget mo kung magkano ba yung gusto mong budget kasi, ah, ah, mahirap naman 'pag magso-solo trip ka tapos, 'di ba, ah, maubusan ka ng budget, eh, wala kang mapagkukunan, 'di ba? So, dapat naka-set aside rin yung, ah, budget mo for that trip, at yung mga tutuluyan kung, ah, ano ba yung, ah, mga gusto mo na gawin dun sa lugar na yun, oo, yan, puntahan at iayon rin sa budget. Kunyari, ah, medyo ayaw mo na okey lang sa'yo na, ah, kung okey lang sa'yo yung mga hindi naman ganun kaganda na tutulugan oh. Kasi kadalasan naman 'pag solo trip eh hindi ka naman mag-i-stay talaga ng matagal sa hotel, di ba? So, gusto mong mas makatipid, ayan, ah, tingin-tingin ka muna ng mga magagandang hostel, ah, mga shared, oo.
Ayan, tama. Ay, wow. Mm. Kaya nga. Oo. Ayan, maganda nga yun. Hmm. Oo. Tama. Mm. Tama. Ay, oo nga, 'no? Tama, puwede. Mm. Korek. Puntahan. Oh Kaya nga, kaya nga. Mm, pero ano Ayan. Ikaw, dahil nga nabanggit mo na base na rin sa karanasan mo nagawa mo na mag-solo trip. Ano yung nagpakumbinsi sa'yo or ano yung naging, ah, nag maging ma dahilan para mas gustuhin mo mag-solo trip? Ano yung mga ng mga naging konsiderasyon mo?